मेरी ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है ना, वो बिल्कुल ऐसे थोड़ी ना बहुत ज़्यादा बोरिंग सी हो गई है कि रोज़ मैं ना बिल्कुल एक ही काम करती हूँ। सुबह से लेके रात तक मेरे वही सेम काम रहते हैं। जो भी प्रोसेस रहता है, सोच रहती है, वो सारी सेम रहती हैं। तो यहाँ पे ना मैं अपना विचारों से हटकर कुछ और नए विचार पैदा करना चाहती हूँ, या फिर कोई नई प्रतिक्रियाएँ करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, मेरे ये समझ नहीं आ रहा। अगर आप मुझे कुछ सलाह दे पाओ कि मुझे इस चीज़ के लिए कैसे शुरुआत करनी चाहिए, या मैं कुछ नया कैसे कर सकती हूँ?
बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ आपको क्या दिक्कत आ रही है। तो मतलब आप अपने रोजमर्रा की ज़िंदगी के बारे में थोड़ा कुछ बताएँ कि कैसे आपकी ज़िंदगी चल रही है, क्या-क्या आपको महसूस हो रहा है? इस बारे में थोड़ा खुलकर बताएँ।
हाँ, तो जैसे कि ना मैं मैं ऑफ़िस जाती हूँ, तो मेरी सुबह वही साढ़े 7 बजे होती है। साढ़े 7 बजे उठ के मैं फ्रेश होती हूँ, अपने ऑफ़िस की तैयारी करती हूँ, ऑफ़िस की तैयारी करने के बाद मैं फिर साढ़े 8 बजे निकल जाती हूँ। फिर साढ़े 9 बजे मुझे ऑफ़िस जाना होता है, ऑफ़िस की लाइफ़ तो बिल्कुल सेम ही होती है। वही काम होता है जो मेरा दिन में शुरू होता है कि अ, मैम, मेरे को मतलब मेरे ऐसे फ़िक्स काम नहीं है। पर मेरे अ, डेली अ, मॉर्निंग में डिसाइड होता है कि आज मुझे क्या-क्या करना है। तो मॉर्निंग में मेरा डिसाइड होता है कि ये-ये काम करना है, वही मैं पूरा दिन करती हूँ। बीच में एक लंच ब्रेक होता है, उसके बाद फिर इवनिंग में वही अ, 5 से 6 बजे के बीच फिर मैं निकल जाती हूँ ऑफ़िस से। ऑफ़िस से निकलने के बाद फिर वही 1, डेढ़ घंटा मुझे यहाँ पे घर पहुँचने में लगता है। घर पहुँचने के बाद मुझे थोड़ा-सा घर का काम करना होता है, अपनी मम्मी की मदद करनी होती है, क्योंकि मेरी मम्मी पूरा दिन काम करती हैं, तो शाम को मैं मैं उनकी हेल्प कराती हूँ। उनकी हेल्प कराने के बाद फिर मेरा थोड़ा-सा निजी काम हो जाता है, जो अपने अधूरे काम पड़े होते हैं, वो पूरे करने होते हैं। फिर अगले दिन अपनी ऑफ़िस की तैयारी करनी होती है कि क्या पहनना है, सामान क्या रखना है। वो सारी चीज़ें रखने के बाद फिर रात हो जाती है, रात में फिर इतनी थकान हो जाती है क्योंकि सुबह भी जल्दी के उठे हुए हैं, तो नींद भी आ जाती है। तो थोड़ी देर फिर मैं आराम करती हूँ, और फिर उस उसके बाद फिर मैं सो जाती हूँ। तो ऐसा मतलब मेरा रोज़ का ही रोज़मर्रा की दिनचर्या रहती है और मैं मतलब इसमें कुछ मैं ऐसा लगने लगता है कभी-कभी कि मतलब ज़िंदगी में शायद अब कोई पर्पस नहीं बचा या फिर कोई कारण नहीं है या उद्देश्य नहीं है, बस ज़िंदगी कट रही है, रोज़-रोज़ वही काम मैं कर रही हूँ। तो इसमें मैं कुछ ऐसा अ, लाना चाहती हूँ, जो मुझे अच्छा लगे, जो मुझे प्रेरणा दे, या फिर जिसकी वज़ह से मैं अपना कोई उद्देश्य पैदा कर सकूँ।
बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ आपको क्या दिक्कत आ रही है किस तरीके की आपको ज़िंदगी में हो रहा है। तो मतलब जब आप अ, क्या कहते हैं, कोई क्या महसूस करते हैं जब आपको कुछ अपना करने का दिल करता है? या फ़िर आपको ये विचार आता है कि आप कुछ मतलब अपनी रुचि का करें। तो इस बारे में थोड़ा खुलकर बताएँ?
हाँ, तो जैसे कि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पसंद हैं। मुझे अ, बाहर घूमना पसंद है और अगर मैं प्रतिक्रिया की बात करूँ मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है। उसी के साथ-साथ मुझे डांस करना भी पसंद है। पर इसमें ना जैसे कि घूमने की अगर बात करूँ ना तो मेरे घर से थोड़ी-सी रिस्ट्रिक्शन है कि वो अलाउ नहीं करते। उसके अलावा जो मेरी प्रतिक्रियाएँ हैं, उनके लिए मेरे पास समय नहीं बच पाता जैसे कि मैंने आपको रोज़मर्रा की दिनचर्या मैंने अपनी बताई, पूरा दिन मेरा इसी इन्हीं चीज़ों में बिज़ी निकलता है। मैं इसके अलावा कोई अ, अतिरिक्त समय नहीं निकाल पाती जिसमें मैं अपनी अ, रुचि जिसमें है वो कर सकूँ। जैसे कि मैंने आपको रात का भी बताया, रात में ना अगर मैं कभी सोचती भी हूँ कि चलो मैं थोड़ा-सा कर लेती हूँ जो मेरा मन कर रहा है। तो उस समय पर थकान इतनी ज़्यादा होती है कि जो मन होता है ना, वो फ़िर वहीं पे ही रह जाता है कि छोड़ो आराम कर लेती हूँ, उसके बाद फ़िर सो जाना है। क्योंकि नींद पूरी करना भी ज़रूरी है, अगर नींद पूरी नहीं होती तो अगला दिन पूरा ख़राब हो जाता है, तो इसलिए ये चीज़ें भी दिमाग में रहती हैं। तो जो रुचियाँ हैं ना वो करने के बारे में मैंने काफ़ी बार सोचा है कि अगर थोड़ा-सा समय निकाल के भी मैं करूँ तो शायद मुझे ख़ुशी मिलेगी। पर उसे मैं शुरू ही नहीं कर पा रही क्योंकि समय ही नहीं मिल पा रहा है मुझे उस चीज़ के लिए।
बिल्कुल, मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, मतलब आपको क्या लगता है कि क्या रुकावट आपकी ज़िंदगी में आ रही है, या फिर इस बारे में थोड़ा खुलकर बताएँ?
अ, मैं मेरा काम इतना ज़्यादा है कि मेरी जो प्राथमिकताएँ हैं, वो काम को लेके ही होती हैं। मुझे सबसे पहले ऐसा लगता है कि मैं अपना काम ख़त्म करूँ। तो उस काम ख़त्म करने के चक्कर में जो मेरा समय है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो अब कुछ भी अगर मुझे कुछ और करना है अपने काम से हट के, अपनी रुचि है वो करनी है, या फिर मैं अगर कोई और भी प्रतिक्रिया अगर मैं करना चाहूँ, तो उसके लिए समय चाहिए। पूरा एक प्रॉपर समय चाहिए जो मेरे पास नहीं हो पाता, जिसकी वज़ह से मेरा जो उसमें रुचि है, वो भी कम हो जाती है कि समय होगा तब करूँगी। ये सोच-सोच के ना वो फिर चीज़ टलती रहती है कि कल करुँगी, अगले हफ्ते करूँगी, या फिर अगले महीने करूँगी। इस तरीके से मैं उस चीज़ को टालती रहती हूँ, जिसकी वज़ह से मैं फिर उसे शुरू ही नहीं कर पाती।
बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ रहा है। और मतलब मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि आपके पास समय कितना रहता है खाली या फिर कुछ? मतलब आपके पास क्या समय आपके काम का कितना समय रहता है, उस समय के बारे में थोड़ा खुल कर बताएँ।
हाँ, तो जैसे कि अगर मैं थोड़ा-सा समय निकालने की बात करूँ, तो ऐसी कोई वैसे तो समय नहीं बचता है, पर अगर मैं जैसे कि निकालना चाहूँ, तो मैं आधा घंटा या पौन घंटा, 45 मिनट मैं निकाल सकती हूँ। लेकिन उसके लिए उसके लिए ना मुझे फिर प्रेरणा की भी उतनी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे थकान महसूस होती है, तो मैं सोचती हूँ छोड़ो कि मैं कल कर लूँगी, परसों कर लूँगी। तो समय एक बार मैं फिर भी निकाल सकती हूँ, पर उसको करने के लिए मुझे प्रेरणा नहीं मिलती कि मैं सोचूँ कि नहीं, करना ही है, या फिर मतलब मुझे ये करना चाहिए, या उसके लिए मुझे मतलब हो एक होता है ना, अगर हमारे पास कोई कारण होगा कि नहीं, मुझे ये काम करना है, इससे ये-ये, ये हो सकता है। मेरे पास वो कारण नहीं है, वो प्रेरणा नहीं है, जिसकी वज़ह से मैं वो शुरू नहीं कर पाती। बाकी सम रही बात समय की, तो समय मैं अपना आधे घंटे से पौन घंटा मैं दे सकती हूँ, फिर भी निकाल सकती हूँ ज़बरदस्ती कहीं से भी, या तो कोई काम जल्दी करके, या फिर इ किसी ऐ अलग काम को या निजी काम को मैं काट के, इसका समय मैं फिर अपनी रूचि में दे सकती हूँ।
बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी जिंदगी में क्या अभी महसूस हो रहा है तो मतलब आपके साथ कोई ऐसे मतलब लोग हैं, जो आप इन चीज़ों में करना चाहते हैं? या फिर आपके साथ ऐसे कोई समर्थन वाले लोग है जो इन चीज़ों का समर्थन करते हैं? इस बारे में थोड़ा खुलकर बताएँ।
समर्थन की तो बात नहीं है क्योंकि सब ना अपनी-अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हैं। अ, किसी के पास भी उतना वक़्त नहीं है जो इतना रुचि इस चीज़ में लें क्योंकि सबकी ज़िंदगी में अपनी-अपनी परेशानियाँ, अपनी-अपनी रुचियाँ हैं। तो कोई मुझे इस चीज़ के लिए मतलब ये चीज़ इतनी ज़रूरी भी नहीं है अगर हाँ, मैं कोई परेशानी में होंगी या मुझे ज़रूरत होगी तब कोई मेरा साथ दे सकता है या फिर समर्थन कर सकता है, पर रुचि के लिए समय निकालना या रुचि के लिए कुछ करना मुझे नहीं लगता कि कोई किसी के पास इतना वक़्त होगा कि वो मेरी रुचि के लिए मेरे को समर्थन करने के लिए कुछ करेगा। क्योंकि सब अपनी-अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हैं, मेरे घर में जैसे कि मेरी म अ, माता हैं, मेरे भाई हैं और मेरे पापा, मेरी दादी ये सब लोग अपनी-अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हैं। मेरी मम्मी के पास पहले ही इतना काम है अपना घर को लेके वो उसमें ही बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती हैं और फिर जब ख़त्म हो जाता है तो वो थक जाती हैं बहुत ज़्यादा, तो वो अलग, मेरे भाई अपना अलग अपने करियर पे फ़ोकस कर रहे हैं। अपना काम कर रहे हैं वो उनके पास भी उतना समय नहीं है, मेरे पापा और मेरी दादी तो वो ही मेरा क्या समर्थन करेंगे वो भी अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हैं। और रही बात मेरे फ्रेंड्स वग़ैरह की मेरी एक ही फ्रेंड है जिससे मेरी बात होती है, वो भी मैरिड है तो अ, उसकी उसकी भी अपनी लाइफ़ में थोड़ी-सी और चीज़ें हैं जिसमें वो खुद ही बहुत ज़्यादा उलझी रहती है तो मैं उससे क्या समर्थन लूँगी? तो फिलहाल के लिए तो अभी ऐसा कोई नहीं है, जिससे मैं इस चीज़ के लिए कोई बात करूँ या फिर समर्थन लूँ।
बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ तो आप अभी किस तरीके की सलाह मुझसे चाह रहे हैं या फिर क्या चाह रहे हैं? अ, इस बारे में थोड़ा ज़रूर बताएँ।
मैं ये जानना चाहती हूँ अ, कि मैं अपनी ज़िंदगी जो मेरी रोजमर्रा की ज़िंदगी है या जो मेरी दिनचर्या है, मैं इसमें कैसे शुरुआत कर सकती हूँ, कोई नई चीज़ लाने की? और उस नई चीज़ को लाने के लिए मैं खुद को प्रेरित कैसे कर सकती हूँ, अपने अंदर प्रेरणा कैसे ला सकती हुँ?
बिल्कुल, देखिए आपने बहुत ब बेहतरीन तरीके से ये चीज़ बताई मुझे कि आपको क्या लग रहा है कि आपकी ज़िन्दगी में फ़र्क आ रहा है, तो ये चीज़ें ना देखिए हमें समझनी पड़ेंगी कि क्या हमारे लिए उम, अ अ, वो होता है कि क्या चीज़ें हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं या फिर क्या नहीं कर सकते। अगर हम इन चीज़ों के बारे में, अपनी ज़िन्दगी के बारे में सोचेंगे ना कि क्या ज़्यादा बेहतर है क्या नहीं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है। और देखिए जैसे आप बता रहे हैं कि आपके पास काम भी रहता है, काफ़ी चीज़ें इस तरीके की रहती है जिससे आपको महसूस होता है तनाव अ, या फिर आपको अच्छा महसूस नहीं होता पूरे दिन, तो आप ना अपनी ज़िन्दगी में छोटे-छोटे कदम उठ अ, उठाने का स कर सकते हैं शुरू और ना मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ना मतलब धीरे-धीरे बदलने की कोशिश करें अपनी ज़िन्दगी में। अगर आप एक साथ सब बदलने की कोशिश करेंगे ना तो आप इतने अच्छे या <clears throat> सफल नहीं हो पाएँगे कुछ बदलने में छोटी-छोटी चीज़ें अगर
हुँ।
आप ज़िन्दगी में करना चाहोगे या फिर चीज़ें बेहतर करना चाहते हो तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि क्या हमारे लिए बेहतर हो सकता है, क्या चीज़ें हमारे लिए सही है। अगर हम इन चीज़ों को नहीं देखेंगे तो हमारे ऊपर ही प्रभाव आता है और अब वो आपके ऊपर आ भी रहा हैं, देखिए आपको इतना आपकी रुचि पे काम करने का दिल करता है लेकिन आप कर नहीं पा रहे क्योंकि आप उस बारे में सोच ही नहीं रहे, इसलिए आपके लिए ये दिक्कत आ रही है। तो आप इन चीज़ों को छोटे-छोटे बदलाव लाने की कोशिश करें, धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे ना तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अ, बेहतरीन होगा मैं कहूँगा कि हर इंसान को ये चीज़ें करनी चाहिए कि क्या उनके लिए बेहतर हो सकता है क्या नहीं, क्योंकि अगर ये चीज़ें होंगी तो आपके ऊपर एक अच्छा ये प्रभाव रहेगा कि क्या आपको करना है और मैं कहूँगा कि ह हर इंसान को ना इन चीज़ों को सोचना पड़ता है कि क्या उनके लिए बेहतर है क्या नहीं। और अगर अ, नहीं हम देखेंगे इस चीज़ के ऊपर तो हमारे लिए ही काफ़ी दिक्कत मंद ये चीज़ें रह सकती है। तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप क्या करें कि अपनी ज़िंदगी में ना
हुँ। हुँ।
धीरे-धीरे इन चीज़ों को बदलाव लाने करें और वा अपने वातावरण को बदलने की कोशिश करेंगे जैसे आप छोटी-छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे अ, आप ना ऐ कोई संगीत गाना जैसे अगर आपको संगीत पसंद है, तो आप ऐसे लोगों से नए मिलें जिनको भी ख़ुद भी संगीत का पसंद हो चीज़े करना। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें मतलब मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपकी जिंदगी में ना एक अच्छा प्रभाव आने लगेगा। एक रूटीन आपका बनेगा और ना आप रूटीन तय करना शुरू कर सकते हैं जैसे-जैसे आपकी ज़िंदगी में प्रभाव आएगा ना उसके ऊपर। तो मेरा तो यही मानना है। जी, बिल्कुल, आप छोटी-छोटी चीज़े अपनी ज़िंदगी में करने की कोशिश करें। बहुत मैं कहूँगा की आपको अच्छा प्रभाव पड़ेगा आगे बढ़ने की कोशिश मिलेगी और मैं यही कहूँगा कि हर इंसान को इस तरीके की बात करनी चाहिए क्या-क्या वो कर सकते हैं। इस बारे में उनको जितना हो सके ना ये करना ही चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा धीरे-धीरे आप बढ़ने की कोशिश करे आगे और अपने उसमें सफ़ल हुए। जी।
हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। ठीक है। हाँ। ठीक है। जी। ज़रूर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी आपकी सलाह और मैं ज़रूर अपनी ज़िंदगी में ये बदलाव लाने की कोशिश करूँगी। धीरे-धीरे ही सही पर मैं कोशिश करूँगी कि अपनी जो रोज़मर्रा की दिनचर्या है उसमें मैं बदलाव लेके आऊँ और मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि अगर ये चीज़ मैं अपनी ज़िंदगी में लेके आऊँगी तो ज़रूर मैं अपने जो रूटीन है वो बदल पाऊँगी अपने निचा नए विचार उत्पन्न कर पाऊँगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस सलाह के लिए।
बिल्कुल, मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। अगर आपको ये चीज़े सलाह अच्छी लगी हों आशा करता हूँ और धीरे-धीरे ना आप इनको अपनाएँगे तो बहुत अच्छी चीज़े आपके लिए होंगी। कोई भी आपको और सलाह की ज़रूरत हो आप मेरे पास आ सकते हैं। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं।